พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะ ว่าสื่อ Social อะค่ะมีผลต่อการแต่งตัวอะค่ะของคุณยังไงบ้างเหรอคะ?
อืม เอาจริง ๆ นะ ไม่มีผลค่ะ อา จริง ๆ แล้วไม่มีผล <chuckles> ใช่ เราก็ ก็ดูนะ เราก็เป็นคนอยู่ในโลกของ Social เนาะ เราก็จะเห็นคนที่เขาแบบแต่งตัวแนวนั้นแนวนี้ออกมา แบบว่าโอ้อวดกัน ใช่ไหมคะ ใส่ถ่ายรูป ไปอันนั้น ไปอันนี้ใช่ไหมคะ อา เราก็ดูค่ะ ดูดาราแต่งตัว ดูโลก Social ดู แฟชัน ดูทุกอย่างค่ะ อา แต่ถามว่ามีผลกับเราไหม
อืม อ้าว เหรอ? อืม ค่ะ อืม โอ้โฮ! แต่ถ้าเผื่อดูดาราแต่งตัวอันนี้ก็ยากเลยเนาะ เพราะว่าเอาจริง ๆ แล้วคือดาราแต่ละคนน่ะค่อนข้างที่จะแบบว่าหุ่น หุ่นเป๊ะเลยอะ คือคนแบบว่า เขาเรียกว่าไรอะ คืออันนี้ก็ไม่ได้แบบว่าว่า หรืออะไรอะนะคะ คือเหมือนแบบว่าคนแบบว่าปกติอะ คือจะให้หุ่นเป๊ะเหมือนดาราก็คือน้อยอะ อย่างน้อยก็ต้องแบบว่าไม่ผอมไป ก็คือแบบว่า อา อวบนิดหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ย ใช่ ๆ อืม
ใช่ อือฮึ อืม ค่ะ อะฮะ ค่ะ อา ใช่ไหม? เออ อืม บางคนเนี่ยแบบผอมเป็นไม้บรรทัดเลยก็มี
อา จริง คือดาราเขาแบบมีโครงหน้าที่แบบว่าค่อนข้างที่จะสวยอยู่แล้วเนาะ คือถ้าเผื่อเขาแต่งเติม หรือว่าอะไรอย่างเงี้ย คือเขา เขาเป็นคนสวยอะ เขาใส่อะไรเขาก็สวย ต่อให้ผอมเหมือนแบบ ใหม่ ดาวิกา อะ ก็ใส่อะไรก็สวย คือ มะ หมาย หมาย ใช่ ใหม่ ดาวิกา คือผอมมาก อืม
อืม เคย ค่ะ อะฮะ ค่ะ อา ก็สวยใช่ไหมคะ เออ แล้วทีนี้แบบ ถ้า ร หรือว่า อ่า อะไรนะ ก็จะมีคนในโลก Social เพื่อน ๆ ของเราก็ดี หรือคนที่เราติดตาม หรืออะไรดี เขาก็จะมีแบบแฟชันออกมาอะเนาะ มีอยู่ช่วงหนึ่งมันเป็น อะไรนะ แฟชันที่เป็นเสื้อที่เป็นผีเสื้ออยู่ข้างหน้า เคยเห็นใช่ไหม? อืม
อา อันนั้นมันเป็นเอไอทำใช่ไหม?
คนจริง ๆ นี่แหละ เขาจะมี มีเสื้อแบบเป็น เป็น อ่า มีเสื้อที่เป็นผีเสื้ออะค่ะ แล้วก็เหมือนแบบ อ่า ทำออกมาใส่ อะไรเงี้ย ใช่ไหม คนก็ใส่กัน เราก็ไม่ได้ใส่นะ เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องแบบมาใส่ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อา หรือ อย่างเป็น เขาเรียก ตอนนี้เขากำลังฮิตอะไรกันนะ ชุดไทยเปล่า?
อ้าว จริงเหรอคะ? อืม อืม ชุดไทยเหรอ? ชุดไทยก็มีค่ะ อา เหมือนแบบเพราะรณ รณรงค์ผ้า ไทย หรืออะไรอย่างเงี้ย อา
อา เขารณรงค์ อา รณรงค์ อา ใช่ ๆ การรณรงค์ ถามว่ามีผลกับเราไหม? ไม่มีค่ะ <chuckles> เราก็ยังมีสไตล์การแต่งตัวที่เป็นตัวของตัวเองชัดเจน แล้วก็ ยัง
อืม อืม ก็คือเราแบบว่าไม่ได้อิงแฟชั่นอะไรมาก ใช่ไหมคะ ถ้าเผื่อสมมุติแบบว่า ปัจจุบันเทรนด์เขามาแบบไหน? อย่างเช่น แบบว่าช่วงนี้แบบว่า ใส่กางเกงยีนส์แบบว่าขาพอง ๆ หรืออะไรอย่างเงี้ย เราก็แบบว่าไม่ได้ตาม อืม ก็โอเคนะ เอาจริง ๆ มันก็มีข้อดีตรงที่ว่า เราไม่ได้เปลืองเรื่องแบบว่า อะไรนะ การซื้อชุดเปล่า?
ไม่ค่ะ ไม่ อือฮึ อืม ค่ะ อะฮะ ใช่ ไม่ได้ตามเลย ไม่ ไม่เปลืองเลยค่ะ แต่ก็เปลืองเหมือนกันนะ เปลืองไปซื้อชุดที่เราชอบไง
โอ้โฮ โชคดีนะ อ๋อ แบบนี้นี่เอง อ้าว ค่ะ
อา อย่างเราเนี่ยค่ะ เราก็จะชอบเป็นพวกสไตล์โบฮีเมียนอย่างงี้เนาะ เป็นสไตล์แบบว่ากรีกหรืออะไรชุดที่แบบยาว ๆ ที่มัน อา มัน เคยเห็นแบบว่าชุดที่มันเป็นเหมือน อา ยิปซี อะไรพวกนี้เปล่าคะ?
โบฮีเมียน เป็นอย่างไงอะคะ?
ที่เป็นแบบเหมือนพวก อา พวกยิปซี พวกโบฮิ
เคย เคยอยู่ค่ะ มันจะมีอยู่ช่วง ช่วงหนึ่งที่แบบว่า ก็ฮิต ๆ ใส่อยู่
อา ใช่ค่ะ ก็จะเป็นกระโปรงยาว ๆ ลายแบบลาย เออ โบราณ ๆ นิดหนึ่ง อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ? อืม
อือ อ๋อ ก็คือเราชอบประมาณนั้น อือ ก็คือเวลาจะไปไหนมาไหน เราก็จะใส่แบบว่าแนวนั้นตลอด
เราก็จะชอบแนวนั้นเนาะ ใช่ค่ะ แล้วเราก็ยังคง อา ใช่ค่ะ เราก็จะเป็น คงความเป็นเอกลักษณ์ของเราเหมือนเดิม หรือ อาจจะมีบางช่วงที่เรามีความรู้สึกว่า เราอยากแต่งตัวแบบสบาย ๆ แค่ใส่กางเกงขาสั้น แล้วก็เสื้อแขนยาว แล้วก็ รองเท้าผ้าใบ เราก็จะเป็นแนวนั้นของเราไป แล้วเราก็ไม่ได้ดูด้วยค่ะว่า แฟชั่นช่วงนั้นเขาฮิต อะไรแบบนั้น กันหรือเปล่า?
อือ อ๋อ ก็โอเคนะ เอาจริง ๆ แล้วคือแบบว่า คือแต่งตาย แต่งตัวตามสไตล์แบบว่าที่มันเป็นเรา อะไรอย่างเงี้ย มันก็ดูแบบว่า โอเคอะ แล้วก็ไม่เปลืองเงินด้วย แล้วก็คือเรา เราควร เรา เขาเรียกว่าไง เรา เรา ตัวเราเองเนี่ยแหละที่รู้ดีว่า เออ หุ่นของเราเป็นยังไง แล้วก็ ก สัดส่วนความสูงของเราเป็นยังไง อะไรอย่างเงี้ย แล้วมันก็ทำให้เรามีความมั่นใจด้วยใช่ไหมคะ ที่แบบว่าเราจะไปเจอใคร อะไรอย่างเงี้ย มันก็คือตัวของเรา
อา ค่ะ อา ใช่ ใช่ค่ะ อือฮึ ใช่ค่ะ อย่างบางคนเนี่ยค่ะ เขาอาจจะมีช่วงหนึ่งที่แบบสายเดี่ยวฮิต ๆ อย่างงี้ใช่ไหมคะ แต่ถ้าช่วงนั้นเราอ้วนแล้วเราใส่สายเดี่ยว แล้วก็แบบแขนมันใหญ่ เราก็จะไม่ใส่ค่ะ เราก็จะมีเสื้อคลุม หรือมีอะไรที่เราจะต้องปกปิดแขนเรา อย่างงี้ใช่ไหมคะ? อา
อ วัยรุ่นมาก อืม อืม อ๋อ ก็คือเราก็ชอบเหมือนกันใช่ไหม ที่แบบว่าเวลาแบบว่าบาง บางทีเราก็ใส่ได้ใช่ไหมคะ? สายเดี่ยว หรืออะไรอย่างเงี้ย อืม
เราก็จะไม่ได้ตามแฟชั่น ค่ะ อ๋อ ใส่ได้เลยค่ะ ใส่ได้ ถ้าช่วงไหนที่เรามีความรู้สึกมั่นใจว่า อ่า เราสามารถที่จะใส่สายเดี่ยวได้ เราก็ใส่ แต่ก็คือยังคงเป็นความสไตล์ของเราเหมือนเดิม ก็คือสายเดี่ยวก็อาจจะเป็นชุดเดรสยาว ๆ ที่เป็นสายเดี่ยวสไตล์โบฮีเมียนไป อย่างเงี้ยค่ะ
อืม ก็โอเคนะ เอาจริง ๆ เราก็รู้สึกว่า เออ การแต่งตัวมันก็แบบว่าเสริมบุคลิกเนาะ แล้วก็แบบเสริมความมั่นใจของเรา คือถ้าเผื่อมันเป็นตัวตนของเราจริง ๆ อะไรอย่างเงี้ย เราก็รู้สึกว่าทำให้เราแบบว่าไปไหนมาไหนได้โดยที่แบบว่าไม่ต้องรู้สึกกดดันจากสายตาคนอื่น อะไรงี้เปล่า?
ค่ะ ใช่ค่ะ เพราะเราก็จะมีความมั่นใจในตัวเราเนาะ ว่า เออ เราใส่แบบเนี้ย ก็ออกจากบ้านมาแล้วเราชอบใช่ไหมคะ แล้วก็อย่างรองเท้าเนี่ยค่ะ เราก็จะไม่มีรองเท้าส้นสูงเลย ส่วนใหญ่จะเป็นรองเท้าที่แบบใส่สบาย ๆ สามารถเดินได้เป็นแบบหลายกิโลเลย เพราะว่าเรามีความรู้สึก
อืม อืม อ๋อ ก็คือไม่ชอบรองเท้าส้นสูงเลยเหรอคะ?
ไม่เลยค่ะ ไม่มีเลยที่บ้าน เพราะว่าเราไม่ เป็นคนที่ไม่ชอบทรมานตัวเองเนาะ บางทีที่เราจะต้องออกไปข้างนอก หรือไปเดินอะไรไกล ๆ อะค่ะ เราอยากได้ความคล่องตัว หรือบางทีต่อให้เรา ใส่กระโปรงยาว ๆ อย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะเป็นรองเท้าผ้าใบ เพราะว่ากระโปรงเนี่ยมันคุมอยู่แล้วแหละ มันมองไม่เห็นหรอก อา
อืม อืม อา ค่ะ อืม จริง
ค่ะ เราก็จะเป็นแบบนั้นไป แล้วเราก็สามารถที่จะไปเดินชอปปิง หรือไป เดินไกล ๆ ได้ โดยที่เราอะไม่ได้รู้สึกว่ากลับมาบ้านแล้วเท้ามันบวม กลับมาบ้านแล้วเราจะต้องมาแบบมานั่งดูแลเท้าเราต่อ อย่างเงี้ยค่ะ
อืม อ๋อ จริงเลยค่ะ อันก็นี้คือแบบว่าเป็นสิ่งที่แบบว่าเหมือนประมาณว่าเราใส่เพื่อสุขภาพด้วยเนาะ แล้วอย่างเงี้ยค่ะรองเท้าที่เราเลือกอะ ที่บอกว่าเป็นรองเท้าผ้าใบอะค่ะ ปกติเราใส่แบบไหนอะคะ?
ใช่ค่ะ อือฮึ ใส่เป็นรองเท้าที่ อ่า ค่อนข้างที่จะเป็นแบบ เอ่อ ส สีที่เข้ากับชุดนิดหนึ่งเนาะ ถ้าเป็นแบบเป็นรองเท้าผ้าใบแบบลำลอง ไม่ใช่รองเท้าผ้าใบที่เอาไปใส่วิ่งใส่กีฬานะ เป็นรองเท้าผ้าใบลักษณะแบบใส่เดินน่ะค่ะ อา ก็คือเราก็จะเลือกเป็นยี่ห้อที่ค่อนข้างได้รับการรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับสุขภาพนิดหนึ่งเนาะ เพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากจะใส่รองเท้าผ้าใบแบบที่ ค อ่า การรองรับการกระแทกหรือการเดินนาน ๆ มันไม่ ไม่ดีกับเท้า เราค่อนข้างเป็นห่วงสุขภาพเท้ามากกว่าค่ะ
อืม อืม อืม อ้าว! แล้วอย่างเงี้ยค่ะ พวกแบบว่าเสื้อผ้าที่เราซื้อมา หรือว่ารองเท้าที่เราซื้อมา อย่างเงี้ย สื่อ Social อะค่ะ เขาแบบว่ามีส่วนช่วย ที่ทำให้เราแบบว่าได้แบบซื้อ หรือว่าได้แบบว่าหาตรงนี้มา มาไหมคะ? อย่างเช่น แบบว่าเราดูรูปแบบว่าจากใน Social หรือว่าเราแบบว่า เอ่อ ดูสไตล์การแต่งตัวในแบบที่เป็นเราแบบว่าจากใน Social อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อือฮึ ค่ะ อืม มี มีค่ะ มี ถ้าอย่างงั้นนะ ก็คือว่าเราไม่ได้ดูว่า Social ส่งอะไรมาหาเรา แต่เราอะค่ะ เข้าไปหาใน Social ว่ามีแบบไหนที่เป็นสไตล์คล้าย ๆ เรา
อืม อืม อ๋อ ก็คือเราค้นหาเอง อะไรประมาณนี้ ใช่ไหมคะ เหมือนแบบว่า อ่า แบบช่วงนี้แบบมีผ้าสไตล์ ไหนแบบว่าเกี่ยวกับโบฮีเมียน อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็แบบว่าอาจจะอัปเดตใหม่ อ๋อ เพราะ เพราะว่าชุดโบฮีเมียนนี่คือเขามีการแบบว่าเปลี่ยนแปลงไปตามยุค ตามสมัย อะไรงี้ไหมคะ?
อา ค่ะ ใช่ อือฮึ ใช่ ค่ะ ใช่เลยค่ะ อา ใช่ค่ะ ค่ะ เขาก็จะมีการปรับให้เข้ากับ ยุค เข้ากับสมัยใช่ไหมคะ แล้วเขาก็จะมีแบบทั้งสั้น ทั้งยาวทั้ง อะไรเงี้ยค่ะ เราก็จะเข้าไป ดูว่า อา มีแบบไหนที่มัน อ่า ปรับเปลี่ยน แต่เราก็คือเข้าไป เลือกในสไตล์ที่เราชอบเลย เราไม่ได้สนใจว่า ยุคนี้ ตอนนี้ สีนี้อะไรมาแรง เราไม่ได้ทำแบบนั้นค่ะ
อืม อ้าว เหรอ? อ๋อ อืม ๆ อืม แล้วอย่างเงี้ยค่ะ โบฮีเมียนนี่คือมันเป็นแฟชั่นด้วยไหมคะ? แบบ เขา เขาเป็นแบบว่าเหมือนแบบเป็น ทำเป็นแฟชั่น ทำเป็นอะไรให้แบบว่าคนเขาแบบ เหมือนแบบว่ามา จับตามองทาง ทางด้านนี้บ้างไหมอะ? มีคนแบบว่ากลุ่มใหญ่ ๆ ที่แบบว่าใส่ ใส่ชุดแบบนี้ไหมคะ?
อันนี้ น่าจะเป็นเฉพาะกลุ่มมากกว่านะคะ เพราะว่ายังไม่เห็นมีการออกมาว่า แบบ เอ่อ แฟชั่นโบฮีเมียนมาแรงช่วงนี้ ไม่ค่อยนะคะ แต่ว่าเราจะไปเห็นว่ามันจะมีคน อ่า เฉพาะกลุ่ม ที่เขาชอบกันจริง ๆ แล้วเขาก็ใส่กันจริง ๆ แต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบ เขาเรียกอะไรอะ สื่อกลางที่ อ่า เจ้าพ่อเจ้าแม่แฟชั่นเขาออกมา อะไรเงี้ยค่ะ มันก็เลยยังไม่ได้เป็นที่นิยมอะไรขนาดนั้น
อ้อ อืม ๆ อ๋อ แต่ก็คือเราก็ใส่แบบ อา แล้วคือเราก็ใส่แบบนี้ทุก
แต่มันเป็นเหมือน เหมือนเป็นชุดแบบ เขาเรียกอะไรอะ ชุดอมตะอะไรอย่างงี้เปล่า? เขาเรียก
ชุดแบบไหนคะ? อ๋อ ก็คือแบบว่าไม่มีวัน ไม่มีวันเอาต์ ไม่มีวันตาย อะไรประมาณนี้ใช่ไหม? ใส่ได้แบบว่าทุกสถานการณ์ อะไรอย่างเงี้ย แล้วอย่างเงี้ยค่ะ ปกติก็คือเราใส่เป็นปกติเลย คือไม่ว่าจะไปไหนก็คือใส่แต่แบบ แบบนี้ใช่ไหมคะ? นอกจากแบบว่าที่ ๆ บอกอะค่ะ ก็คือแบบ บาง บางเวลา บางวันก็อาจจะแบบว่า อยากจะใส่แบบเสื้อยืด กางเกงยีนส์ อะไรอย่างงี้ใช่ไหม?
ใช่ ถูก ใช่ ค่ะ ใช่ ๆ ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ ก็คือโบฮีเมียนก็ค่อนข้างที่จะเต็มตู้ ถ้ามาเปิดตู้ ตู้เสื้อผ้า ดู ก็ ก็ ก็เกินครึ่งไปแล้วอะค่ะ แล้วก็ ยกเว้นบางที่ที่เราจะ อือฮึ
อืม อ้อ แล้วมีการ mix and match ไหม? ที่แบบว่าให้มันเข้ากับสไตล์แบบปัจจุบันอะค่ะ อ๋อหรอ อะ แล้วงี้ไปดูมาจากไหนอะคะ? ดูจาก Social เหมือนกันไหม?
มี ๆ มีค่ะ มี ใช่ บาง อ้าว บางทีเราแต่งเราก็ดูเองก็ได้ค่ะ บางทีเราก็เอาเสื้อไปใส่กับกระโปรงยีนส์ หรือแบบเอามันแมตช์กันอย่างเงี้ยค่ะ เออ หรือจะมีเสื้อคลุมเพิ่มเข้าไป สีที่มันเข้ากัน อย่างงี้ก็ได้เหมือนกันค่ะ เราก็แมตช์ได้ อืม
อืม อืม อุ๊ย ดีจังเลยอะ อย่างงี้มัน เราก็ทำให้แบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอะ เป็นแฟชั่นได้แบบเนี้ย เราเคยแบบว่าแต่งตัว แล้วก็แบบว่าลง Social แล้วมีคนมากดแบบว่าคอมเมนต์ หรืออะไรงี้ไหมคะ?
อ๋อ เป็น เราเป็นคนไม่ชอบแบบว่า อjา แต่งตัวลง Social เนาะ แต่ก็จะมีเวลาที่เราแต่งตัวไป ไปงานที่เขาไม่ได้กำหนดว่า จะต้องใส่ชุดอะไรไป เราก็จะแต่งตัวสไตล์เราไป อย่างเงี้ย ก็จะมีคนเข้ามาว่า "อุ๊ย ชุดสวย อุ๊ย ชุดน่ารัก ไปซื้อมาจากไหนอะ?" แล้วก็ส่วนใหญ่ที่จะได้มาก ๆ เลย ก็คือคนที่ต่างประเทศจะเข้ามาถามเยอะมาก
อืม ค่ะ อืม อ้าว เหรอ เขาจะถามยังไงอะคะ? อา
"ชุดได้มาจากไหน?" ก็คือเรา พอถ้าเกิดเราเดินออกไป อ่า กับคนเยอะ ๆ อะค่ะ เราจะดูแบบไม่เหมือนคนอื่นเลย <chuckles> มันก็จะแบบแตกต่าง ใช่ไหมคะ ทางฝรั่งเขาก็จะมาถามว่า "ไปซื้อชุดที่ไหนเหรอ? แบบดูแปลก ดูสวยจัง" อะไรเงี้ยค่ะ เราก็บอก "อ๋อ เราซื้อมาจากเมืองไทย" อืม
อืม อ๋อ คือของเรา ก็คือแบบว่าซื้อมาจากเมืองไทย คือเราไม่มี คือถ้าเผื่อชุดโบฮีเมียนไม่มีขายที่นู่นใช่ไหมคะ?
ใช่ค่ะ ใช่ มีค่ะ แต่แพงมาก อืม แพงมาก ๆ เวลาเรากลับไทยทีหนึ่งเราก็จะไปขนมาจากที่เมืองไทยค่ะ บางทีชุดหนึ่ง 2,000 3,000 ก็มีนะ 2-3 พ 2,000-3,000 บาทที่เนี่ยค่ะ อืม
อุ๊ย! จริงเหรอ? อืม อืม โอ้โฮ! สองสามพัน บาทเลยเหรอคะ? อุ๊ย! ก็แพงอยู่นะ
ค่ะ ใช่ แต่ที่บ้านเราเนี่ย 100 200 ก็ได้แล้ว
อ้าวเหรอ? อุ๊ย! ดีจัง ก็ถือว่า
ใช่ ชุดโบฮีเมียนมันไม่ได้แพงค่ะ
อืม แล้วอย่างเงี้ย Accessory ที่แบบว่าทำให้ดูว่าแบบว่าเป็นแบบว่าโบฮีเมียนเลย นี่คือแบบว่าเป็น เป็นอะไรอะคะ?
อืม อืม ไม่ต้องเยอะนะคะ แทรก แค่กำไล หรือว่าสร้อยคอ ต่างหูค่ะ แล้วก็โดยส่วนใหญ่แล้วชุดโบฮีเมียนเนี่ยค่ะ อ่า มันมีลาย ลวดลายอะค่ะที่มันบ่งบอกเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้ว ลายขนนก ลาย อ่า ที่เป็นเหมือนยิปซี คนชนเผ่า อะไรเงี้ยค่ะ
อืม อ๋อ เหรอ? มันแบบว่าแนว ๆ แบบว่าชนเผ่า อะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ? อา
ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ แนวชนเผ่า แนวอเมริกันอินเดียนโบราณ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่มันจะมีแบบลวดลายเป็นเอกลักษณ์อะค่ะ ลายหลุยส์ ลายอะไร เงี้ยค่ะ
อืม อ๋อ แบบนี้นี่เอง อา พอจะแบบว่า ม นึกภาพออกแล้ว อืม อืม แต่ก็คือคนที่นู่นเขาก็จะ คือแบบว่าใส่กันไม่ค่อยเยอะใช่ไหมคะ เขาเลยแบบว่าถามเรา แล้วอย่างเงี้ยเรา เราคิดที่แบบว่า เราจะแบบว่าทำเป็นอาชีพไหม? แบบว่าบางทีเราแบบว่าจะเอาไปขายที่นู่นไหม? ทั้ง ๆ ที่แบบว่าที่นู่นก็คือแบบ เขาเรียกว่าไร กระแสตอบรับจากที่เราแบบว่าลง Social ก็เยอะอยู่เหมือนกัน
ค่ะ อืม ค่ะ ก็จะเป็นแบบแนวนั้นไป อาฮะ เออ ก็ไม่ ไม่ได้คิดนะ เพราะว่า เอ่อ เรามีความรู้สึกมันยุ่งยากเกินไปเนาะกับการที่เราจะนำอะไรเข้ามาขาย หรือว่าการจะต้องไปหาตลาด ไปทำ คือ เราไม่ถนัดกับการทำตลาดพวก offline เนาะ ที่เราจะต้องไปหาสถานที่ ไปหาที่ ลง ไปนั่งขาย ไปอะไรเงี้ยค่ะ เราจะถนัดเป็นพวกงานออนไลน์เสียมากกว่า แต่ก็มีคิดอยู่นะคะว่า อ่า จะเอามาขายออนไลน์เหมือนกัน อา เพราะว่าตอนเนี้ยเราก็ทำเป็นแบบว่าร้านค้าออนไลน์อยู่เนาะ ซึ่งเราก็อาจจะแบบเอานำเข้ามาขายก็ได้ค่ะ ก็ยังเป็นความ คิดอยู่ ยังไม่ได้ทำขึ้นมาจริง ๆ เนาะ อืม
อ้าว เหรอ? อืม ๆ อืม อืม แบบนี้นี่เอง อุ๊ย ก็ดีนะ มัน ก็แบบว่ามีโอกาสให้แบบ เขาเรียกว่าไรอะ คนที่นู่นเนาะ แต่งตัวแบบว่าสไตล์เราแบบว่าเยอะขึ้น อะไรอย่างเงี้ย แล้วเราก็อาจจะแบบว่า เขาเรียกว่าไรอะ ได้แบบว่าเจอคนในรูปแบบแบบเดียวกัน ที่แบบว่าเป็นแฟชั่นเดียวกัน แล้วก็หัวอกเดียวกันในการแต่งตัว อะไรงี้หรือเปล่าคะ? อืม
ค่ะ <chuckles> ใช่ ๆ ๆ แต่ว่า เออ จริง ๆ เราก็ไม่ได้อยากจะแบบเจอคนที่แบบ เอ๊ย แต่งตัวเหมือน ๆ กัน เออ ชอบเหมือนกันก็ดี มันก็น่ารักดี อะไรงี้เจ้าค่ะ เพราะว่าเราอะเป็นคนที่ไม่ชอบทำอะไรเหมือนคนอื่นเขาเนาะ เวลาที่เขาแต่งตาม ๆ กันไป เราก็มีความรู้สึกว่า "โอ๊ย มันก็เหมือน ๆ กันไปหมดอะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ" ก็ค่อนข้างที่จะคิดแบบ แตกต่างจากชาวบ้านนิดหนึ่ง
อืม อา ค่ะ อืม อา แต่ไม่แน่นะ ถ้าเผื่อสมมุติแบบว่ามีคนมาแต่ง ต ตัวตามสไตล์เรา เราอาจจะแบบว่าเปลี่ยนใจหรือเปล่า แบบว่า อุ๊ย! พอมีคนแบบมาแต่งตัวตาม ตามเยอะ ๆ แล้วเรารู้สึกว่า อยากจะเปลี่ยนแนวไปแบบว่าแต่งแนวอื่น อะไรอย่างเงี้ย มีไหม?
อือฮึ ค่ะ อา อันนี้ อันนี้ อันนี้ใช่เลยค่ะ แล้วพอเราเห็นว่า คนแบบมาแต่งตามแนวเราเยอะ ๆ เราก็ อืม เปลี่ยนแนวดีกว่า อะไรอย่างเงี้ย อย่างที่เคยพูดเนาะ ว่าบางครั้งอะค่ะ เราก็หันไปแต่งเป็นกางเกงยีนส์ขาสั้น แล้วก็เสื้อยืดค่ะ รือ หรืออะไรแบบนี้ไปอะค่ะ ก็ ก็ ก็จะเปลี่ยนเหมือนกัน เออ ก็เป็นเหมือนกันนะ อาจจะเป็นด้วยตัวเองก็ได้ที่ไม่ชอบทำอะไรตามแฟชั่นเนาะ
อุ๊ย จริงเหรอ? อือ เออ อืม อืม อืม อ๋อ อา ก็เข้าใจได้ เพราะว่าเอาจริงพอแบบว่ามันเป็นแฟชั่น แล้วเราก็รู้สึกว่า มันแบบเราก็ไม่อยากแบบจะไปทำตามใครเขา หรือแบบไปเหมือนคนอื่นเขา อะไรอย่างงี้ อืม อา
อืม อืม มันดูเยอะอะเนาะ มันดูแบบ เกลื่อนกราดเต็มไปหมดเลยอะ อย่างเหมือนตอนที่เขาฮิตทำแบบ ทำหน้าตัววีกันค่ะ โอ้โฮ! วีเต็มประเทศเลย
อือ เขาทำหน้าตัววี คือเป็นยังไงอะคะ?
ทำคางที่มันเป็นแหลม ๆ อะค่ะ ทำหน้าให้มันเป็นรูปตัววีอะค่ะ ที่เขาไปทำศัลยกรรมกัน
อืม อันนี้คือเขาแต่ง อ๋อ คือเขาไปทำศัลยกรรม อ๋อ โอ้ อันนี้ก็คือความ ความสวยที่แบบว่าติดตลาดอยู่นะ อะไรอย่างงี้ <chuckles> อะ
อืม อา ก็เป็นวีกันทั้งประเทศเลยทีนี้
อืม อืม จริง
<laughs> ขวาวี ซ้ายวี ตอนนี้
อ๋อ เออ แล้วอย่างเงี้ยอะค่ะ แบบว่างบประมาณก็ถูกเนาะ ในการแบบว่าซื้อ อะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าแบบไปอยู่ที่นู่น งบประมาณก็แบบว่าจะค่อนข้างแพงนิดหนึ่งอย่างเงี้ย เราก็คือแบบว่าก็เป็นแบบว่า เขาเรียกว่าอะไร เราก็เปลี่ยนไม่ค่อยบ่อยเนาะ นาน ๆ ทีเราก็ ถ ถึงจะค่อยเปลี่ยน อืม โอเคค่ะ วันนี้ก็ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ ที่แบบว่ามาเล่าประสบการณ์ให้ฟัง เกี่ยวกับการเลือกเสื้อผ้าอะค่ะ
ค่ะ ใช่ อา ใช่เลยค่ะ ค่ะ ค่ะ